Yani şöyle, ben 5 yaşındayken bile tatilden bö annem anlatır işte be i merdivenlerden aşağı iniyoruz, havuza gideceğiz işte, çıktık. Eee, şey demişim, eee üzerimde mayo var "Üf, annem de beni kapalı kadınlar gibi giydirdi ya, ben bikini giymek istiyordum. Bu ne böyle? Göbeğimi açmak istiyordum." falan demişim mesela. Hep herhâlde özgür ruhlu bir kızmışım ben, bilmiyorum. Eee, ama evet bu dediğini mesela teyzemde yaşamıştım. Bayram ziyaretine gitmiştik teyzemlere. Eee, ben de elbise giyip gitmiştim. Mini bir elbise. İşte şey demişti: "Kızım, eee, bu kıyafet, eee, bizim buralar için uygun değil. Eee, sen sizin oralarda böyle giyinebilirsin ama." falan demiş. Ben şaşırmıştım böyle ne demek istiyor diye.
Hı hı. <chuckles> <giggles> A, çok güzel aslında. Hı hı. <giggles> İlginç. Daha kırsal bir yer miydi orası?
Evet daha kırsal böyle, nasıl diyeyim, gecekondulaşmış, daha tam böyle kentsel dönüşüme dönüşememiş bir yer aslında şehrin içinde ama, eee, daha böyle dediğin gibi hani daha köye yakın bir yer olduğu için.
Anladım. Hı hı. Hı hı, anladım. Peki o hani isyankâr bir ruhun olduğundan bahsettin aslında. Teyzene cevap vermiş miydin, yoksa biraz daha böyle kendi içinde, böyle kırılmış gibi mi olmuştun daha çok?
<chuckles> Ay, hiç cevap vermedim. Şey de yapmadım hani kırılmadım da yani ben kendimi iyi hissettiğim için için de, eee, çok ö önemsemedim. Sonuçta onun kızları da bu arada açık giyiniyordu gayet. <chuckles> O yüzden hiç samimi bir cümle gelmedi bana yani "Ah, teyze." dedim içimden. <chuckles>
A! Güzel. <chuckles> Haklısın, haklısın. Peki o zaman genel olarak kıyafetin konusunda böyle kötü, eee, baskılara maruz kalmış veya, işte, zorbalanmış birisi değilsin gibi algılıyorum. Yani tamam teyzenle böyle bir deneyim yaşamışsın ama genel olarak kıyafet s Hı hı.
Yani mahalle kültürü etkisi Evet yine mahalle kültürü etkisi yine oluyor ama

Ben böyle, eee, vücudunu tanıdığın zaman doğru bir şekilde giyindiğinin ve işte her şeyin yakıştığına inanan taraftayım. Eee, mesela çok uzun bir boyum yok. İşte, o yüzden İspanyol paça pantolon giymeyi çok sevmiyorum böyle. Paçalı tavuk gibi hissediyorum onu giydiğimde. Iıı, daha çok hani hafif bol olabilir ama yüksek bel pantolon giyiyorum mesela. Eee, o da simit olmasın diye gerçi hani, yüksek bel pantolon tercih etme sebebim. Hani, kenarlardan simit fışkırabiliyor ya böyle yağlar. <chuckles> Bilmiyorum daha kendimi daha iyi hissediyorum. Yani, işte, bana yakışmayacağını düşündüğüm şeyleri bedenime, eee, almamayı tercih ediyorum. Hani, sırf birinde gördüm, beğendim, eee, ben onu alayım değil de bende nasıl durura aslında cevap arıyorum. Ona göre alışverişime karar veriyorum.
Hı hı. <chuckles> A, ilginç. <chuckles> Hı hı. Bu peki hani, bende nasıl durura göre alışveriş yapıyorum dedin. Hani, bunu yaparken her zaman aslında onu belki o tırnak içerisinde objektif kurallara göre mi kararını veriyorsun yoksa aslında, ya b aslında benim bedenime göre şöyle giyilmesi doğru değil derler ama ben de şöyle bir şey giymeyi seviyorum, o yüzden giyiyorum ve kendimi rahat ve güzel hissediyorum dediğin tarzda parçalar oluyor mu?
I hı. Yani, insanların dediği değil de benim kendimi nasıl hissettiğim birazcık daha önemli. Eee, o yüzden deniyorum hani, eee doğrudan mesela İspanyol paçayı işte, eee, böyle bir i şey duymadım bir başkasından ben işte kısa boylu- boyluyum kendimi böyle hissediyorum değil. Giyenler de var hatta İspanyol paça. Hani, ben onlara da yakıştırmıyorum yani, gördüğümde komiğime gidiyor. Standart gerçi böyle, hani, bir altmış boyundayım ama yine de yakıştırmıyorum. Bilmiyorum garip geliyor. Tabii, pantolonun pantolonundan pantolona farklılık da var. Hani, benim o İspanyol paça dediğim dar geliyor ve sonra birden bol iniyor ya onlar mesela bana hiç uymuyor. Aynen. Eee, ama boru paça şeklinde bol iniyorsa eğer mesela onu kendime yakıştırırım. Ya da işte üst kısmı biraz daha kısa, eee, göbek açık olmasa da, eee, daha kısa böyle pantolon da yüksek bel olduğu için tabii, eee, böyle sıfır pantolona işte kemerimin gözücü gözükeceği şekilde giyinmek hoşuma gidiyor benim daha çok. Bacak boyum uzun zaten. Daha uzun gösteriyor mesela.
A, çok güzel. Hı hı. Hı, çok güzel. <chuckles> Hıı, bir anda bollaşanlar. Hı hı. Ha. Ha, çok güzel. Peki hani, şeyi merak ettim, hep bu şekilde miydin yoksa bunlar biraz daha deneme yanılma yoluyla mı oldu? Mesela eski fotoğraflarına baktığında "Ya ben niye böyle bir kıyafet giymişim" diye kendini aslında birazcık zorbaladığın oluyor mu eski hâline bakınca? Yoksa hep zaten bu konuda çok dikkatli miydin?
Hı hı.

Çok güzel aslında, yani iyi bir anlamda, birazcık şey, dik başlısın çünkü kendine yakış neyin yakıştığını iyice gözlemliyorsun ve aslında önemsediğin şey de, anladığım kadarıyla, hani, moda gibi kavramlar değil de, daha çok o kendi gözün ve kendi bedenini görme şeklin oluyor. Hiç böyle herhangi bir modaya kapıldığın bir dönemin oldu mu peki? Yani, aslında hiç, emm, "Şu anda baktığımda güzel gözükmüyor gözüme ama o zaman bir modadır diye, eee, kapıldım, şu tarz giyindim." dediğin bir dönemin var mı hayatında peki?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani, hani, "O dönemin modası oymuş." diyeceğim de şimdi, <chuckles> o o zaman yine modayı takip ediyormuşum gibi olacak. Var bir tane çünkü fotoğraf, hemen gözümde canlanıyor. İşte, üniversiteye gidiyorum o zamanlar. Eee, Aşk-ı Memnu'nun çekildiği dönemler sanırım. Gerçi, o zaman daha eskiden mi çekiliyordu sanki Aşk-ı Memnu, ya? Bilemedim şu an. Sonradan izlemiş de olabilirim. O dönemler işte, Bihter saç modelini hatırlıyorum çünkü, topuz modelini. Ben de düğünde onu yaptırmışım falan böyle. <chuckles> Çok beğendiğim için. Neyse. Eee, balık bir elbise. Vücuduma tam oturmuş ama pespembe bu arada. Eee, seviyorum vücut hatlarım ortaya çıksın. Hani, o zaman göbek falan da yok tabii ki. Harika duruyor. Ama böyle üst kısmında siyah bir dantel var mesela. İşte abiyeler de dantellerle süslenirmiş. Şu an mesela 29 yaşındayım. Şu an bile dantelli bir şey tercih etmem. Hani o zaman daha küçücüksün 20 yaşında hani, "Hiç kimse 'dur' demedi mi sana?" <chuckles> diyorum fotoğrafa bakarken, kimse uyarmamış beni, bilmiyorum. Çirkin geliyor bana, abes geliyor. Yani, hem önü hem sırtı, böyle, bir bütün, eee, dekolte kısmı dantel şeklinde, eee, alt tarafı da, eee, pembe. Eee, s şey de danteller de siyah yani, böyle, çirkin bence, renk uyumu bile yok. <chuckles>
<chuckles> A! Ne? A, evet. <chuckles> iki bin sekiz civarları. A! <chuckles> Tamam. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ha. <chuckles> İlginç. Hı hı. <chuckles> A! <chuckles> <chuckles> Anladım. Peki, hani küçükken veya işte belki daha, eee, gençken diyeyim, böyle, kıyafetin insanlar tarafından yoruma tabi tutulur muydu? Yani, mesela anne figürü veya abla olabilir, teyze, hala olabilir, böyle o kıyafetlerin üzerine bir baskı hisseder miydin? A, ben böyle giyinmemeliyim veya işte herhangi bir şey olabilir. Böyle beğenmediğini söyleyen insanlar var mıydı çevrende?
Hı hı. Evet.